เออ เดี๋ยววันนี้พอจะมีเวลานะ เดี๋ยว เออ ออกกำลังกายสักหน่อย อะไรอย่างเงี้ย แล้วพอ จับ โทรศัพท์ปั๊บ โอ้ ไม่ต้องออกแล้ว ออก กำลัง กายไม่ได้ออกแล้ว <chuckles>
<chuckles> ค่ะ <chuckles> จริง ค่ะ เออ ใช่ ๆ แต่ก็กลายเป็นว่า เราก็เลยเห็นคนที่แบบใช้อย่างงี้เนาะ ในเมื่อแบบอยากดูมือถือ ก็อยากดู อะไรอย่างเงี้ย ออกกำลังกายด้วย เขาก็จะใช้วิธีการ สมมุติเดินไปด้วย แล้วก็ดู ดู Social ไปด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <chuckles>
หมด เวลาไปแล้ว ดู ไป ด้วย เคยทำไหม เคยทำไหม?
อ เอ่อ ยังไม่เคยค่ะ เพราะว่า หมายถึงว่าที่เคยเห็นส่วนใหญ่จะเป็นที่ เขา เขาเดินบนเครื่อง ใช่ไหมคะ เครื่องออกกำลังกาย อะไรอย่างเงี้ย คืออันนั้นมันจะไม่อันตรายเนาะ มันก็ยังแบบเดินอยู่ที่เครื่อง แต่ถ้าเราไปเดินข้างนอกอะ เดินข้างนอกแล้วดู Social ไปด้วย อันนี้อันตรายแล้ว <chuckles> ใช่ ค่ะ
คุณเคย ทำไหม? <chuckles> ค่ะ อา ค่ะ ๆ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อุ๊ย น่ากลัว เคย ที่ถามไม่ใช่อะไร เคยทำ <chuckles> แต่ว่าอยู่ที่ บ้าน อยู่ที่บ้าน แล้วก็เป็นเครื่องเรา เดิน เดิน แล้วก็ แล้วก็ เปิด เหมือนแบบ
อืม ค่ะ อา ค่ะ <chuckles>
เปิด เปิดหนังไปด้วย อย่างเงี้ยค่ะ แล้วที นี้ พี่สาวผ่าน มา เขาก็แบบว่า "ทำอะไรอะ นี่ออกกำลังกาย หรือดูหนัง เอาจริง ๆ หาข้ออ้างใช่ไหม?" <chuckles> ใช่
ค่ะ ค่ะ <chuckles> ค่ะ <chuckles> แต่ว่า แต่ว่าเราก็เดินไปด้วยใช่ไหมคะ? ในระหว่างนั้นน่ะ เราก็ เดินไม่ได้ แแบบไม่ได้หยุดดูเนาะ ค่ะ เออ จริง ๆ มันก็น่าจะทำให้เราแบบเพลินดีนะ ออกกำลังกายได้แบบเพลินมาก <chuckles>
ใช่ แต่เพิ่ม ไม่ได้ คือ เดินค่ะ เดิน ไม่ ไม่ได้ หยุดเดิน <chuckles> นี่ก็ เออ ตลก ตลก ดี ใช่
<chuckles> ค่ะ อืม อาจจะแบบจากที่เดิมว่าจะออกกำลังกาย 1 ชั่วโมงอะ เราดูซีรีส์เพลินน่ะ อาจจะออกไปได้ถึง 2 ชั่วโมงเลย อะไรอย่างเงี้ยนะคะ <chuckles>
<chuckles> แต่ จริง ๆ ควรจะแบบว่าสลับเป็นแบบว่า วิ่งบ้าง ก็ได้ไง อันนี้เดินอย่างเดียว
ค่ะ <laughs> เออ ใช่ ๆ อาจจะกลายเป็นว่า เออ เดินอย่างเดียวเลย แล้วก็ดูหนังจบไป 1 เรื่อง อะไรอย่างงี้ เออ
เออ <chuckles> <chuckles> ใช่ค่ะ
ค่ะ
ใช่ แต่จริง ๆ